À, nhưng mà bạn thấy mình thấy á, cũng có một vài người trẻ bây giờ á, thì có sử dụng một vài cái app để lên thực đơn luôn á. Kiểu như là, họ có thể là viết ra là từng ngày, từng ngày trong cái tuần tiếp theo là mình sẽ làm món gì, món gì luôn này, để sau đó là cứ như vậy mà theo cái kế hoạch thôi. Vậy thì bạn đã thử những cái app như thế này bao giờ chưa?
Ừm. À. Ơ, thì mình cũng từng nghe nói tới mấy cái app đó, thì mình cũng từng vài lần tải về để xài thử. Thì mình cũng, gọi là, mình tải một cái app mà nó cũng về là lên lịch, thì trong cái app nó nó cũng, gọi làm, có chia sẻ một cái s một số công thức nấu ăn đơn giản á, thì mình cũng làm theo thử. Thì đúng là, mình thấy nó vừa tiện, mà, kiểu như, mình dễ, gọi là nó tiết kiệm thời gian như, kiểu như, mình biết là tuần này mình sẽ ăn cái gì ăn, rồi mình sẽ mua món gì.
Ừm. À, vậy à? Ừm. À, vậy luôn hả? Ừm. Ờ, ơi. Ừm, đúng rồi. Là cứ đến ngày đó là mình mở ra, là mình nhớ ra lược luôn, đúng không?
Đúng rồi, nó vừa tiện nữa.
Ừm, ừm. Ờ, vậy thì, ờ, nhưng mà bạn có thấy là nếu mà sử dụng app nhiều quá như thế thì mình có thể có bị lệ thuộc vào nó không?
Ừm. Mình nghĩ là có, nhưng mà mấy cái app này mình nghĩ nó khá là tốt, với tiện nữa, nên mình nghĩ là việc lệ thuộc vào nó thì cũng không có vấn đề gì lắm. Tại vì nó chia sẻ những cái công thức, hay là những cái mẹo cho mình về cách nấu ăn mà, thế nên mình thấy nó khá là ô kê.
Ừm. Cũng, à, ừm, ô kê. Ừm, à, mình hiểu. Ừm. Ừm, cũng không có vấn đề gì lắm ha. Ờ, vậy thì ngoài cái cách là tạng tìm những cái món ăn mà mình có lê tiết kiệm thời gian á, thì bạn có thấy là có một số cái dụng cụ nấu ăn nào, mà cũng có thể khiến mình tiết kiệm thời gian, mà nấu món ăn nó nhanh hơn hông?
Đúng rồi. Ờ, có chứ! Thì mình có sử dụng, kiểu như, nồi cơm điện nè, ờ, nồi chiên không dầu, chẳng hạn. Thì mình thấy bây giờ đa số nhà nào cũng sử dụng nồi chiên không dầu á. Kiểu như, nó vừa nhanh, vừa tiện mà, kiểu như, nó lành mạnh hơn, kiểu như, nó sử dụng ít dầu.
Ừm. Ờ. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm, nhưng mà mình thấy là, như lúc, ư ừm mà khi mà cái nồi, ừm a, và khi mà cái nồi cơm à, cái nồi chiên không dầu mà nó đang được đã đang làm mát thì ch thời gian đó thì mình lại có thể chuẩn bị luôn cả món khác luôn, đúng không?
Đúng rồi, kiểu như, nó sử dụng ít dầu hơn.